เอ่อ มีเพลง เพลงไหนที่ เพลง สำหรับคุณอะ มันเป็นเพลงที่ทำให้คุณเหมือนกับว่าเป็น อ่า เป็น anthem ประจำตัวเลยเนาะ หรือว่าเพลงที่แบบเป็นเพลงประจำช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณเลย ที่มันแบบ เอ่อ ต้องเพลงเนี่ยคือช่วงนี้ของเราอะครับผม พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมเอ่ย?
เอาจริง ๆ มีหลายเพลงมากเลยครับ แบบว่ามีตั้งแต่ช่วงตอนเด็กประถม แล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อย ๆ ตามแบบว่าช่วงที่โตอะครับ อย่างตอนนี้เป็นช่วงมหาลัย ก็จะไปเป็นเพลงอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวผมขอเล่าตั้งแต่ตอนเด็กก่อนแล้วกันเนาะ
อืม อืม ครับผม
คือต้องขอเล่าอย่างงี้ก่อนครับว่า <tsk> จริง ๆ เนี่ยตัวผมอะมีพื้นฐานการฟังเพลงอะมาจากพี่สาว เพราะว่าสักตอนผมประถมอะครับ ก็จะนั่งเล่นคอมกับพี่สาว แล้วก็แบบว่าดูทีวีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน แล้วพี่สาวเนี่ย ก็จะชอบเปิดยูทูบหรือว่าเปิด อ ช่องที่เป็นช่องเพลงในทีวีอะครับ แล้วผมก็ฟังกับเขาไปเรื่อย ๆ แล้วบางทีก็จะมีแบบว่า เหมือนงอแงอยากดูการ์ตูน อะไรเงี้ยครับ แต่ ว่า พี่อะ <chuckles> ไม่ได้เปลี่ยนช่องให้ ก็เลยกลายเป็นว่าเราอะ ก็นั่งฟังเพลงไปกับพี่เขาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าไร
อืม อืม ครับ อืม อืม ครับผม อืม อา ครับ อืม ๆ อ๋อ มัน
แต่ว่า ว่าไงครับ?
อ๋อ คืออยากรู้ว่าแบบเป็นอันนี้นี่ คือตอนอายุประมาณเท่าไรเหรอครับผม? แบบยังเด็กน้อยอยู่เลยเหรอครับ หรือว่าแบบ เออ เริ่มโตขึ้นมาแล้วแบบ 10 ขวบอะไรอย่างเงี้ยครับ?
โอ้โฮ! โอ้โฮ! เด็กน้อย เลยครับ แบบว่า ช่วง 6 ขวบ 5 ขวบ อะไรอย่างงั้นเลยครับ
อ๋อ ครับผม ก็ตั้งแต่เด็กเลยเนาะ อืม ไหน ไหนลองเล่าต่อให้หน่อยครับผม?
ใช่ ใช่ครับ ถ้า แล้วก็อย่างที่บอกว่า ผมก็จะฟังตามเขามาเรื่อย ๆ เนาะ แล้ว ก็จะมีหลายเพลงเลยครับที่แบบว่า ชอบมาก ๆ ตั้งแต่เด็ก อย่างเช่น เพลง อ่า ถ้านึกไว ๆ ก็เป็นเพลงของ 25hours ครับ เพลงถามจันทร์
อืม อืม อืม ครับผม อืม
ใช่ ซึ่งเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่า ตั้งแต่ตอนที่ได้ฟังครั้งแรก ตั้งแต่ท่อนแรกของเพลงมันขึ้นมาอะครับ มันเป็นเพลงที่แบบว่าเพราะมาก แล้วมันก็แบบค่อนข้างจะติดหู ผมเลย แล้วก็ <tsk> เอ่อ คือเวลาผมฟังอะ ผมจะเห็นภาพตอนที่ได้ฟังนั่งกับพี่อยู่ด้วย ก็จะเห็นเป็นภาพแบบ ตอนที่เรานั่งเล่นคอมอยู่ด้วยกัน แล้วผมก็แบบนั่งดูพี่เล่นเกม แล้วเขาก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วย แล้วก็จะเป็นตอนที่ อ่า ตอนนั่งเล่นนอนเล่นกันอยู่ในห้องนอนอะครับ พี่สาวเขาก็จะเปิดทีวีไว้เครื่องหนึ่ง แล้วก็เปิด อ่า ช่องเพลงไว้ แล้วก็นั่งฟังอยู่ด้วยกัน แล้วก็แบบช่วยกันดูว่า เออ "เฮ้ย อันนี้มันคือเพลงอะไรของศิลปินคนไหน?"
อืม ครับ อืม ครับผม อืม อืม ครับผม
เพราะว่า ตอนนั้นนะครับแบบยังไม่เก่งภาษาอังกฤษกันทั้งคู่ แล้วก็แยกกันไม่ออกว่า คำว่า ซอง กับคำว่า มิวซิกอะครับ อันไหนมันคือชื่อ อันไหนมันคือชื่อเพลง อันไหนมันคือแบบชื่อ ศิลปิน อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบ
<chuckles> อา <chuckles> อ๋อ ครับผม อืม
ก็เป็นเรื่องตลกกันไป ก็ เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงเนี้ยครับ ก็จะแบบนึกย้อนไปถึงตอนเด็กตลอดเลย
เออ อืม อืม ก็แบบ โอ้โฮ ก็น่าสนใจมากเนาะ อันนี้นี่เป็นเพลงอะไรบ้างเหรอครับผม ที่แบบเหมือนกับว่าได้เจอ หรือว่ามันแบบ เอ่อ define เหรอ หรือว่าเป็น ใช้คำว่ายังไงดี แบบบ่งบอกตัวตนของคุณในวัยเด็กเลยอะครับผม เป็นเพลงช่วงวัยเด็กเนี่ย ถ้าเลือกมา 1 เพลงคุณจะเลือกเพลงอะไรเหรอครับ?
อืม ก็คงเลือกเป็น "ถามจันทร์" เนี่ยแหละครับ เพราะว่า
อืม
เพลง ถ้าให้นึกจากนั้นเหมือนมันจะหายข้ามไปช่วงหนึ่งเลยอะครับ แบบ อา ก็จะเป็นเพลง "ถามจันทร์" ตอนช่วงประถมต้น ๆ ใช่ไหมครับ แล้วตั้งแต่ ป. 1 ถึง ป. 6 อะครับ รู้สึกว่า ไม่มีเพลงไหนเลย ถ้าจะมีใกล้เคียงที่สุดก็อาจจะเป็นเพลงของพวก Maroon 5 อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ อืม ครับผม อืม อืม โอเคครับ เออ แล้วอันนี้นี่คือ <laughs> พอมันเด็กมาก มันนานมากแล้วเนาะ แล้วตอนเด็กนี่แบบ อ่า นี่ ๆ ฟังยังไงอะครับผม? มีมือ ลงมือถือเลยเหรอ หรือว่าแบบอาจจะต้องแบบเป็น MP3 อะไรอย่างงี้อยู่อะครับผม?
ใช่ แต่ผมก็จำ ไม่ได้เหมือนกัน ใช่ครับ ใช่ครับ <clears throat> ก็จะเป็นพี่สาวครับที่เข้าไปโหลดเพลง ในตามเว็บไซต์ต่าง ๆ นะครับ มาเก็บไว้ในเครื่อง แล้วก็จะเปิดโปรแกรมฟังเพลงขึ้นมา หรือไม่ถ้าครั้งไหนพี่สาวขี้เกียจ อย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นเปิด จากยูทูบเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่า ม เมื่อก่อนมันยังไม่ได้มีโฆษณาเยอะอะครับ แล้วมันก็ รันเพลงมาให้เราได้เรื่อย ๆ ด้วย
อืม อืม อ๋อ ครับ อืม โอเค ครับ อืม อา ครับผม อันนี้ก็คือช่วงวัยเด็กเนาะ แล้วถ้าโตขึ้นมาล่ะครับผม เริ่มเจอเพลง แนวเพลงเริ่มเปลี่ยนไปหรือยัง? เป็นยังไง? ไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผม?
โอ้โฮ! <coughs> ก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยครับ เพราะว่าที่ผมจำได้อีกทีหนึ่งก็จะเป็นช่วงมัธยมเนาะ มัธยมต้น อันเนี้ยผมก็จะเริ่ม
อืม
จริง ๆ ก็ยังได้อิทธิพลจากพี่สาวอยู่ เพราะว่าพี่สาวผมไม่รู้ว่าไปเปิดเพลงอีท่าไหน แล้วกลายเป็นว่าเปิดเพลงของวง Imagine Dragons นะครับ ชื่อเพลงว่า It's Time แล้วเป็นเพลงที่ทุกครั้งที่ผมกลับมาจากโรงเรียนอะ จะเปิดเพลงเนี้ยฟังตลอดเลย แล้วก็ เปิดฟังอยู่กับพี่สาว นั่งเล่น กินข้าว อ่านหนังสือ ทำการบ้าน อะไรงี้ด้วยกัน แล้วก็ ปล่อยมันรันไปเรื่อย ๆ อันนั้นก็จะเป็นฝั่งของเพลงต่างประเทศไป แต่ว่าช่วงนั้นน่ะก็ได้เริ่มฟังเพลงไทยแบบว่ามากขึ้นด้วย ที่ผมนึกออกก็จะเป็น เพลงของ Polycat อะครับ
อืม ครับ อืม ๆ อืม อืม ครับผม อืม อา ครับผม อือ
ถ้าผมจำไม่ผิด น่าจะเป็นช่วงที่เพลงมันออกมาแรก ๆ อย่างเช่น อ่า เวลาเธอยิ้ม อะไรอะ อย่างนั้นนะครับ ที่มันเป็นเพลง สาม แช็ปเตอร์
อืม อือ
อา ใช่ แล้วก็
อ๋อ ก็จะเป็นแบบ เออ เริ่มเปิดโลกขึ้นมาแล้วเนาะ ก็แบบ เออ มีเพลง แต่หลัก ๆ ก็คือเป็นพี่สาวเลยใช่ไหมครับ ที่แบบ เป็นคนมีอิทธิพลแล้วกัน ในการที่ทำให้คุณได้แบบเจอเพลงใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับผม?
โอ้โฮ สุด ๆ เลยครับ เป็นแบบว่า คือต้องยอมรับว่าแบบ รสนิยมในการฟังเพลงของผมอะ คือเหมือนพี่สาวมาก เพราะว่าผมอะ ได้มาจากเขาหมดเลย จริง ๆ ทุกวันเนี้ย ก็ยังฟังเพลงแบบแนวเดียวกันอยู่เลยอะครับ
อือ อืม โอเค อืม ครับผม อือ ก็น่าสนใจเนาะ ก็เริ่ม อา เป็นโพลี่แควท POLYCAT กับ Imagine Dragons ใช่ไหมครับ อา มีเพลงไหนเป็นพิเศษบ้างครับที่แบบ เออ ริด คิดว่าแบบ เออ ช่วงมัธยมเปิดบ่อย อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องไหม ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแบบ เออ เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณแบบ อ่า เหมือนกับว่าเป็นตัวตนของคุณในวัยมัธยม อย่างเงี้ยครับผม?
อ ใช่ครับ อื้อฮือ อืม ถ้า มัธยม อัน อันนี้ผมขอเขยิบมาเป็นช่วงมัธยมปลายนะครับ ช่วง ม. สี่ ถึง ม. หก
อืม ได้ครับ เชิญเลย ๆ อืม
ก็จะเป็นช่วงที่ โดนแฟนบอกเลิกตอน ม. 4 ครับ ก็แล้ว ใช่ แบบว่าเรื่องกระทบชีวิต มาก <chuckles>
Oh my god <chuckles> อืม โอเคครับผม ไหนครับ <chuckles> ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพลงไหนช่วยเยียวยาใจครับผม?
แล้ว โอ้โฮ เยอะแยะมากเลยครับตอนนั้น เริ่ม คือผมจำไม่ได้ด้วยนะว่าผมอะไปเริ่มฟังเพลงพวกนี้ได้ยังไง แต่รู้สึกตัวอีกทีก็คือแบบฟังติดไปแล้ว ก็จะเป็นเพลงพวกของแบบว่า จะเริ่มเป็นวงที่ Indy ขึ้นไปหน่อยอะครับ อย่างเช่น วงศิริมงคลที่ร้องเพลง "April" อะครับ แล้วก็เพลง "เทเวนตี้ทีโอ" ของ อ่า ๆ ๆ อันนี้ผมจำชื่อวงไม่ได้แล้ว ก็จะเป็นเพลงแบบฟุ้ง ๆ เศร้า ๆ แล้วก็ไปถึงพวกแบบว่า Monomania อะไรเงี้ยครับ "รุ้งสีเทา" ใช่ ก็จะแบบว่าเริ่มไป Indy
อืม อา ครับ อืม อืม ครับ อืม ๆ ครับ อืม อันนี้เพราะ อืม ครับผม แต่แบบอกหักนี่ก็จะเป็นเพลงไทยไปเสียส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ? แบบเอาให้เหมือนกับว่า ให้อารมณ์มันเข้าถึง อะไรอย่างงี้เนาะ เนื้อเพลงต้องฟังให้มันแบบโดนใจ อะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับ? ช่วงยุคเนี้ย อืม
ใช่ครับ โอ้โฮ! เนื้อเพลงแบบว่า ตอนนั้นนี่คือฟังทุกเพลงเลยก็แบบ รู้สึกว่า เออ มันชีวิตเราทุกเพลงเลย ก็เลยกลายเป็นว่าชอบ ชอบมาก แล้วก็เริ่มมีบางทีแอบหวงเพลงอะครับ ไม่รู้แบบ คนอื่นเขาเป็นกันไหม? ที่เหมือนเราไปเจอเพลงหนึ่งมา แล้วแบบว่ายังเป็นศิลปินที่ยังไม่ ยังไม่ดัง ยังไม่ mass มากอะครับ แล้วพอถึงวันหนึ่งดังขึ้นมา เราก็จะแบบ "โอ้โฮ! ฟังของเรามาตั้งนาน อุตส่าห์เก็บเงียบ ๆ ไว้" <chuckles> ซึ่งผมก็รู้นะว่ามันไม่ค่อยดี เพราะว่ายิ่งศิลปินเขามีชื่อเสียงเนี่ย เขาก็จะยิ่งมีรายได้ แล้วก็แบบทำเพลงออกมาให้เราได้ฟังกันด้วย อา มันก็จะมี
อืม อืม <chuckles> อืม อ๋อ <chuckles> อืม ครับผม มันไม่แปลกใจหรอกครับ มันเป็นเรื่องปกติ ผม ว่า นะ มันก็มาเหมือนกับว่า เออ เรา เหมือนกับว่าเราเป็น มันก็เหมือนเลี้ยงลูกเนาะ บางทีถือว่าเลี้ยงแมว เลี้ยงสัตว์ อะไรอย่างเงี้ย ค่อย ๆ ดูมันเติบโตขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ย เราก็เป็นแนวเดียวกันครับ ไม่เป็นไรครับ เราก็ถือว่าเป็นแอบอ้างได้เนาะว่าเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่เขายังไม่ดัง ไม่ได้ตามกระแสมา อะไรอย่างเงี้ย อา เห็นแบบคุณก็มีแบบเนื้อเรื่องตามมาด้วย เห็นไหม แบบ เออ ไม่ได้ ไม่ได้แบบดังแล้วตามมาเฉย ๆ อกหักเลยไปฟังมา อะไรอย่างงี้ ก็ถือว่า <chuckles> ก็ดีนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเพลงยุค อา ที่แบบ เออ ยุคอกหักอะไรอย่างงี้เลยก็ว่าได้เนาะ ชื่อเพลงอะไรอะครับผม? เพลงที่แบบคุณฟังตอนอกหักบ่อย ๆ อย่างเงี้ยครับ
<laughs> ใช่ครับ <clears throat> <chuckles> ใช่ครับ ใช่ครับ อา ชื่อเพลงว่า "April" ครับ ของวงศิริมงคล เป็นเพลงไทยครับ ใช่ เนื้อเพลง ทั้งเนื้อหา ทั้งดนตรี มันแบบว่า มันหนักแน่นไปหมดเลย ผมก็เลยแบบว่า ชอบมาก ๆ จริง ๆ ช่วงมัธยม อะครับ หนัก อ่า ช่วงที่ผมอกหักเนี่ยแหละ มันจะเป็นช่วงที่แบบ บางทีผมก็ไปหาฟังวงที่เราชอบว่ามันมีเพลงไหนอีกไหมที่มันเพราะอะครับ อย่างส่วนตัวผมอะเคยมีโอกาสได้ฟัง Paradox ตั้งแต่ตอน สักน่าจะช่วงป. 6 มั้งครับ ช่วงที่หนังเรื่อง "Suckseed" มันกำลังมาอะครับ อ่า เราก็เลยรู้จักวงนี้ แล้วก็ฟังผ่าน ๆ แล้วก็ข้ามมาช่วงที่ผมอกหัก ใช่ไหม ผมก็จะ อยู่ดี ๆ ก็ นึกว่า "เฮ้ย เราฟังเพลงแบบเป็นเพลงอะมาเยอะแล้ว เราลองไปเปลี่ยนเป็นฟังเป็นอัลบั้มดูบ้างไหม? ว่าแบบในแต่อัลบั้มอาจจะมีอะไรของดีบ้าง?" แล้วก็กลายเป็นว่าผมอะ
อืม อืม ครับผม อืม อืม ครับ อา ครับผม อืม อืม ครับผม ครับ อืม อืม ครับผม อืม ๆ
ไปย้อนหาอัลบั้มของ Paradox ว่า อา มันมีเพลงไหนไหม ที่แบบว่ามันเป็นของดี แล้วแบบว่า อา เรายังไม่เคยฟัง อย่างเงี้ยครับ
อา ครับผม อืม
แล้วก็เกือบ ไปเจอเยอะมาก แล้วบางทีด้วยความที่วงเขาเป็นคาแรกเตอร์แบบนั้นน่ะครับ เขาก็จะ บางทีมีเพลงแปลก ๆ ทำออกมา ซึ่งก็เป็นเพลงที่ผมพูดตอนเนี้ย แล้วเพื่อนก็จะงงว่า "เฮ้ย มันมีเพลงนี้จริง ๆ เหรอ?" อย่างเช่น เพลง "แกงเผ็ดเป็ดย่าง" อย่างเงี้ยครับ แล้วก็
อืม ครับผม อืม อืม ครับผม โอ้ อ
เพลง "กลิ่นโรงพยาบาล" เนื้อหามันก็จะแบบหลุด ๆ ไปนิดหน่อยแบบไป ไปฟุ้ง ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่
อืม อ อันนี้เพลงในตำนานใต้ดินเลยนะ ครับผม โอ้โฮ นี่แสดงว่าไปขุดมาลึกมากเลย พอสมควรเลยนะครับเนี่ย อื้อฮือ สุดยอดเลย อันนี้ก็ดีครับผม ผมก็ชื่นชมเนาะ มันก็กลายเป็นเหมือนกับว่า เออ พอเราชอบแล้ว เราไม่หยุดอยู่กับที่เนาะ อันนี้ก็เริ่มเหมือนกับว่าจะหา ออกไปหาด้วยตัวเองแล้ว ใช่ไหมครับ คือปกติเหมือนจะได้จากพี่สาวมาอย่างเดียวเลยเนาะ อันนี้นี่ก็แอบออกไปด้วยตัวเองเหมือนกัน ใช่ไหมครับผม อืม น่าสนใจ
ใช่ครับ ใช่ ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ อันเนี้ยคือไปตามหาเองเลย คือตอน ตอนแรกก็นึกอยู่เหมือนกันครับ ว่าแบบ "เอ๊ะ <tsk> เราจะไปตามหายังไง?" เพราะว่าตอนนั้นยูทูบมันไม่ได้มีเก็บเป็นอัลบัมไว้อะครับ ก็เลยต้องไปตามหาแบบว่าพวก wikipedia ว่า "วงเนี้ยเคยออกอัลบั้มไหน? ตอนปีไหนบ้าง?"
อืม อืม ครับผม อือ ครับผม อืม ก็ไล่ดูเลยเนาะ อืม
ใช่ครับ แล้วแบบไปตามหาอีกที ใช่ ๆ ๆ
อืม โอ้ น่าสนใจครับ น่าสนใจ โอ้โฮ! แล้วแบบ Paradox นี่ เพลงที่คุณชอบที่สุดนี่เพลงอะไรครับผม? ใน ในช่วงวัยไหนนะครับที่คุณเหมือนกับว่าเข้าถึง Paradox จริง ๆ จัง ๆ เลยเนี่ย?
อืม เอาจริง ๆ ก็เยอะ เยอะ หลายเพลงอยู่เหมือนกันครับ เป็นพวกแบบว่า "คู่ควร, กวีบทเก่า, นักมายากล" แล้วก็เพดาน ล เพดานน่าจะเพลงใหม่แล้วมั้งครับ ถ้าผมจำไม่ผิด ก็ชอบอยู่เหมือนกัน ล แล้วก็พวกเพลง "เพ้อ" อะไรอย่างเงี้ยครับ
อือ อือ ครับผม อือ ครับผม อืม ก็แบบ เออ ก็หลายยุคเลยเนาะเท่าที่ผมฟังมา ก็ตั้งแต่ยุคเก่า ยุคใหม่ ยุคใต้ดินนี่ ก็รวม ๆ กันหมดเลยเนาะ อืม ครับผม โอ้ ก็ถือว่าเป็นวงโปรดเลยหรือเปล่าครับ Paradox เนี่ย? เท่าที่ผมฟังมาเหมือนคุณจะอินกับวงนี้ที่สุดเลยเนาะ
อา ใช่ครับ ๆ ก็ประมาณหนึ่ง เลยครับ แล้วก็มีแวบ ๆ ไป Scrubb ด้วยครับ เพราะว่ารู้สึกว่า เราอะยัง หาเพลงดี ๆ ของเขาได้เยอะกว่านี้ ก็เลยไปย้อนฟังเป็นอัลบัมเหมือนกันนะครับ ก็จะอยู่กอง ๆ กัน Scrubb ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณช่วง ม. 6 ได้แล้วมั้งครับ ก็จะแบบข้าม ปีมานิดหนึ่ง ก็จะไปเจอ เพลงแบบดี ๆ หลายเพลง อย่างเช่น เพลง "อินจันทรี" ครับ
อืม อืม อืม อืม ครับผม อืม ครับผม
แล้วก็เป็นเพลง "หนี" ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ออัลบัมคิดมั้งครับ เป็น เพลงที่แบบ เจอครั้งแรกแล้วก็แบบ โอ้โฮ ไม่เข้าใจว่า ทำไมเพลงมันไม่ดังอะครับ เพราะว่ามันดีทั้งในเรื่องของดนตรีแล้วก็ในเรื่องของเนื้อร้องด้วยอะครับ แบบ <tsk> โดยรวมเพลงมันดีมากเลย
อืม อืม ครับผม อืม โอเคครับ อืม ๆ เข้าใจได้ แล้วแมะ เหมือนเพราะตอนนี้เรา สมัยก่อนน่ะคุณเปลี่ยนมาฟัง เหมือนกับว่าฟังเป็นอัลบัมบ้าง หรือว่าแบบ เออ มันผ่านมานานแล้วเนาะเป็นสิบ ๆ ปีแล้วเนี่ย คือปัจจุบันน่ะเพลงที่คุณบอก ๆ มาเนี่ยยัง ยังได้ฟังบ้างอยู่ไหมอะครับผม? เพลงที่แบบ เอ่อ มัน พอชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วอะ เพลงที่เหมือนกับว่าเป็นของคุณในอดีต อย่างเงี้ย มันยังโผล่กลับเข้ามาอยู่บ้างไหมอะครับผม? หรือว่าแบบ เออ ก็เป็นความทรงจำไปแล้ว ไม่ค่อยได้ฟังแล้วอะครับผม?
ใช่ ครับ ก็จริง ๆ ก็ยังวนกลับมาเรื่อย ๆ อยู่นะครับ วนมา บางทีก็จะเป็นตอนที่กำลังจะอาบน้ำ อย่างเงี้ยครับ คือผมมาติดฟังเพลงจากพี่สาวเนี่ยแหละ ก็เลยทุกครั้งที่อาบน้ำอะจะเอาโทรศัพท์เข้าไปเปิดเพลงฟังด้วย แล้วมันก็จะมีหลายครั้งนะครับที่ นึก นึกไปนึกมาว่าแบบ "เออ จะฟังเพลงอะไรดี?" แล้วก็ปิ๊งเพลงเก่า ๆ ขึ้นมา แล้วก็เปิดฟังมันอีกรอบหนึ่งตอนที่อาบน้ำอยู่ อย่างเงี้ยครับ
อืม ครับ อือ <chuckles> อืม ครับ อืม อืม ๆ โอ้ เข้าใจเลยเนาะ ก็แบบ เอ่อ เหมือนกับว่า เพราะว่าพี่สาวด้วยเนาะ แล้วก็เหตุการณ์หลาย ๆ อย่างรวมกันเนี่ย ก็กลาย ทำให้คุณ คุณเหมือนกับว่าหล่อหลอม กลายเป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยเนาะ แล้วก็แบบ เออ เป็นอะไรที่ดีมาก ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนกับประทับใจเนาะ มันก็หลากหลายแนวจริง ๆ นะครับเท่าที่ผมฟัง แล้วแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็แนวเพลงก็คนละแบบเลยเนาะ เอาแบบ Imagine Dragons Maroon 5 ฮ Paradox นี่มันก็คนละขั้วเหมือนกันเนาะ ก็ เออ ดีมากเลยครับได้ฟังอย่างนี้ก็ ล สนุกมากเลย ก็ได้แชร์ ได้รับฟังสิ่งที่คุณแชร์มาก็ เออ เนาะ ชีวิตเรามันก็ผ่านดนตรีมาเยอะ แล้วก็แต่ละช่วงลง ชีวิตเนี่ย มันก็เปลี่ยนเพลงไปเรื่อย ๆ เนาะ แต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็ยังกลับมาเปิดฟังอยู่เรื่อย ๆ เนาะ วันนี้ก็ขอบคุณที่ อ่า มาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับผม
ถูกต้องเลยครับ ใช่ครับ ๆ ใช่ครับ ใช่ ขอบคุณเช่นกันครับ ที่ทำให้แบบว่าได้นึกถึงความทรงจำในวัยเด็กแล้วก็วัยต่าง ๆ ไว้เจอกันใหม่ครับ
ครับผม สวัสดีครับ